あれひとつをとっても、叩く人によって、一発で誰が叩いたかわかるぐらいには違いが出てくるんですね。っていう、おくぶさ奥深さも、はい。どんどん追求できますし、それこそなんかちょっと管楽器やってみたいな、って思うタイミングがあったら、もう、ぜひ、それは、なんか、近くの市民吹奏楽団だったりとか、そういったところに入ってみて、で、打楽器、パッとしてやってみて、で、ね。あの、ちょっと、「ちょ、楽器を吹いてみたいんだけど、吹いてもいい」って言って、楽器貸してもらうことも全然できますしね。
ははい。 へえ。そうしろいですね。 なるほど。 うん、ん。 はい。 うん。 ああ。 なるほど。そうなんですね。なんか、こう、例えば、あの、打楽器なんですけど、これから、あの、ジェンベとか、そういったものを、まあ、自分で購入して、なんか、あ、練習してって、リズム感とか、あの、掴んでいきたいなとかっていう風に思ったら、どういったところから、こう、踏み出してみて、練習してくのがいいんですか？
はい。 うんうん。 はい。 はい。 そうですね。まずは、その、リズム感っていうところですと、まあ、リズム感が何かっていうところで、こう、なんか、細かいニュアンスだったりとか、テンポ通り叩けることであったりとか、その、リズムにとって、ちゃんと、何て言うんですかね。
うん。 はい。 うんうん。
例えば、四分音符が、しいっしょうせつの中に4せつよ4つ並んでたら、パン、パン、パン、パンって、こう、等間隔で叩けることっていうのが、まず、リズム感がいいっていうことなので、まず、それは、もし、ジェンベとかを購入された場合は、メトロノームって、あの、今携帯でも無料でアプリダウンロードできるので、それ通り、こう、叩いてみたりとか。あとは、なんか、こう、自分が好きな音楽の、何ですかね。ドラムパートとかって絶対あると思うので、そこのドラムが叩いてるような、あの、リズムを、こう、ジェンベで叩いてみるっていうのも、いい練習方法になると思いますよ。
ああ。 はい。 うんうんうん。 なるほど。 ああ。 はい。 うん、うん。 なるほど。 はい。 ああ。いいですね。やっぱり、そういったのっていうのは、なんか、こう、YouTube とか、まあ、動画とかで検索してみるとかっていうのがいいんですか？
そうですね。そういった方法もありますし、なんか、その、ま、一番はそうですね、あの、YouTube とかで、あの、動画を検索した上で、その、自分の中で、こう、ご自身で考えてアレンジしてみくアレンジしていくっていうところがやっぱり大事ですし、その、音楽ってすごくやっぱり頭を使うこあの、分野なので、なんか、そこを楽しんで、打楽器を嫌いなジェンベを嫌いにならず、打楽器を嫌いにならず、こう、楽しんでいくっていうのが一番いい方法ですね。
うん。 はい。 うんうん。 ああああ。 はい。うんうん。 なるほど。 あ、そうなんですね。じゃあ、やっぱり、こう、自分自身が、こう、楽しいなって思えることとか、何か、こう、あ、好きだなとかやってみたいなっていう、その、ワクワクとか、そういった感覚が、結構、こう、重要な感じになってくるんですね。
はい。 はい。もう、ほんとにおっしゃる通りですね。